Escuta, eh, me dá um conselho aqui, porque eu tô já perdendo a paciência. Mas eu acho que eu não tô errada não. Eu nunca vou achar que eu tô errada.
Hum. <laughs> Beleza, vamos lá então! Vamo pode
Tá, a não ser que você me diga assim: "Olha, eu acho que você tá se enganando."
Não, não, quem quem sou eu pra dizer isso? Mas olha, me conta me conta aí, né, o que que acontece, com detalhes, deixa eu ver que que eu posso te ajudar, bora lá.
<laughs> Tá. É o seguinte: eh, eu tenho Eu tô fazendo um mestrado, tá. Na em Portugal.
Uhum.
Eh, temos bro portugueses e brasileiros e aí Nós temos um grupo, nós estamos fazendo um trabalho
Uhum.
imenso.
Uhum.
Então, que tá acontecendo, eh, na verdade são em duplas.
Aham. Aham.
E A minha companheira basicamente disse que não sabe fazer o trabalho.
Uhum.
Pede pra eu mostrar pra ela, eu mostro, ela nunca aprende.
Uhum.
Isso tá me irritando. Me tirando do sério.
Uhum.
Porque a minha vontade de bater na mesa e falar assim: "Olha, você não tá mais na universidade coleguinha você tá, num mestrado."
Aham, sim, exatamente.
Né! Já passou daquela época de querer fazer trabalhinho, só figurar no grupo para depois assinar embaixo.
Exato! Uhum! Exatamente, já né, vocês vocês já estão aí no no mestrado, já tem uma experiência muito grande, né.
Po e pelo amor de Deus. "Tu é profissa ou tu não é?" E vai vai concorrer comigo no mercado de trabalho.
Exato. Aham.
E aí eu estou vendo que uma outra companheira também está com o mesmo problema com o o o dupla dela. O dupla dela ainda é pior, ele ainda é pior, tá! Ao invés de falar como está andando, e de dar o report pra professora, né, pra pra orientadora, né, como é que tá o trabalho. Ele pede licença e começa a falar de outras ferramentas de tecnologia que ele descobriu que não tem bosta nenhuma a ver
Certo. Aham.
e eles quase que rouba a vez da professora na sala de aula.
Aham.
Dá vontade de Sabe quando você dá aquela vontade de levantar, assim, disfarçadinho?
Aham, sei.
E dá um um pescotapa? Cola boca rapa!
Sim, <laughs> sim, você tem essa vontade?
Tenho.
Uhum.
E aí eu estou vendo que ela está na mesma situação que eu.
Aham, sim, entendi. Tá! Vocês estão compartilhando distas compartilhando a mesmas situações aí, né?
Tá? Eu tô Exatamente! A gente ralando, e o coleguinha aparecendo e fazendo nada.
Tá. En Uhum. Uhum. Exato! Boa. E aí assim, eh, o que se que se você tá na dúvida? Porque aí você tem du como adultos, né. Eu acredito que a a a opção aí mais, eh, que mais, se encaixa no perfil de vocês é realmente chegar e falar: "Olha, eh, e esses i isso é é é isso a gente tá falando de um trabalho de mestrado, a gente está falando de, eh, uma coisa profissional, você não está cump cumprindo com, eh, o que a gente o que a gente tá proposto a fazer, e o que combinado." Já fez isso?
Combino, mai mais eu já fiz! Eu já fiz, eu chamei A minha pelo menos eu chamei e falei assim: "Olha aqui, ó, amiguinha, senta aqui do meu ladinho, olha só vamos fazer o seguinte, se você não consegue" porque envolve programação e envolve uma parte de extrair, coletar textos de de de lugares diferentes, "olha, se você não não vai se dar bem com a programação você coleta os textos pra mim, que tem que ter paciência pra fazer."
Hum. Aham.
Sabe? Enquanto eu vou fazendo a parte da programação, do do código, né, do computador.
Tá. Aham. Uhum.
Ah, tá bom! Aí eu falei assim: "Olha tá aqui, imagina, 100, porque é bastante coisa tem aqui. 100 links diferentes pra você entrar, control c, control v, no texto. Selecionar tudo, copiar, colar para um bloco de notas e guardar o arquivo e me mandar."
Aham.
Você consegue ler fazer isso pra mim? São 100 arquivos? Em 3 dias você consegue fazer pra mim? Pra não te sobrecarregar? "Consigo."
Meu Deus do céu. Uhum.
Duas semanas depois, ela ainda não fez metade.
Aham. Mentira.
É.
Aham.
Ou às vezes só criou, porque são matérias, né, são conteúdos e ela só botou o título, e o arquivo em branco vazio.
Aham.
Ela não copiou, "ah, porque eu vou copiar depois."
Aham.
Então assim, eu já chamei, já conversei, já falei: "Olha só eu preciso que você faça, porque agora o meu trabalho, a minha metade tá parada, e aí vão ficar as 2 reprovadas porque eu não tenho condição de fazer as 2 coisas." "Ah, mas é porque eu tenho mãe pra cuidar, eu tenho meus filhos" eu falei assim: "Eu também cuido da minha mãe idosa que tá dependente de mim na cama, então assim entre limpar a bunda da minha mãe e levar comida pra ela eu consigo fazer uma coisa ou outra."
Hum. Exato, né?
Eu já falei com esses termos horríveis, mas eu já falei.
Aham.
A minha outra colega eu vejo eu já vi ela falar com a coordenadora, com a orientadora, fala assim: "Olha só, eu já conversei, ele não faz, já conversei ele não faz, já pedi ele diz que vai marca a reunião e não aparece."
Aham. Uhum.
E da orientadora dessa orientadora na sala de aula, dar uma bronca geral que a gente já sabe que era para o cara.
Uhum.
Qual a minha vontade? É chamar essa colega do lado e falar assim: "Vem cá meu amor. Vamos botar os 2 estorvo aí pra correr? Vamos fazer as duas junta o trabalho?"
Sim. <laughs> Sim, exatamente. E você pode fazer isso?
Certeza que eu posso, porque se eu não posso, eu vou passar a poder!
Então É, exatamente. Acho que você tem aí a a você tem a resposta aí pra você já porque, é o que a gente falou, né, o mestrado não é um um uma high school, né, não é nem uma faculdade, né, assim, então você você tem que levar isso com responsabilidade. Claro, talvez você tenha que, eh, avisar antes e falar: "Olha tá acontecendo isso, a partir de agora estamos fazendo eu e ela," enfim, como como se fosse numa empresa, né. Uma empresa, se você não tá trabalhando, você vai ser desligado.
Né? Pois é! Tchau e benção, né, é aviso prévio ou às vezes até sem aviso prévio.
É. Exato, exato. Então, assim, eu acho que você tem que, eh, lidar como se fosse realmente uma companhia. Você tem que lidar realmente como se fosse uma empresa e que esse tempo aí tá te deixando no no prejuízo, né?
E aí, até daqui a pouco a gente tem que entregar o trabalho e aí?
Exatamente. Daqui a pouco você tem que entregar o trabalho, né. E aí como que vai ser, né?
Pois é, exatamente, é e e aí eu até estava isso me leva lá pra universidade primeiro semestre, eu assim quando fiz a se eu fiz uma segunda graduação eu sou de tecnologia, mas fiz história da arte, aí quando eu comecei no segundo semestre e eu acho que eu criei um trauma disso, eu já nunca gostei de carregar coleguinha porque eu nunca deixei que ninguém me carregasse.
Como Uhum. Aham. Aham. Aham. Ai. É, exato.
Entendeu? Eu sempre fui assim, eu vou fazer, e eu vou me virar, tem trabalho de gru eu sempre fui a que tomava a frente, então nunca gostei de carregar ninguém, porque eu nunca fiz ninguém me carregar.
Uhum. Aham. Aham.
Não é que eu nunca precisei, eu nunca fiz.
Sim.
Aí chega na a a faculdade de história da arte quando começou, pandemia vão ficar todo mundo remoto.
Uhum.
Tá. Aí a universidade botou todo mundo remoto, juntou turmas e mandou fazer um trabalho, e que cada grupo tinha 20 pessoas.
Nossa.
<laughs> Tínhamos que fazer entrevista, tínhamos que gravar vídeo, né, chamada, e tal, e fazer uma espécie de mini documentário ou um podcast.
<laughs> Aham, sim, é ju justificável, né, uma galera grande pra tudo isso, né.
Vamo. É um time que dá pra fazer legal um trabalho do cacete.
Uhum, certo. E aí, como foi?
Eu, mais 3 fizemos o trabalho.
Uhum. Ah.
O resto desaparecia.
Aham, certo.
A edição de vídeo, eu me lembro de fazer com Covid.
Nossa.
Porque eu peguei o Covid.
Uhum. E se teve os sintomas?
E no dia de O quê? Eu quase morri!
<chuckles> Meu Deus.
E ness nessa No dia da apresentação do trabalho, que tinha que executar o vídeo, estavam os professores lá, já tinham o material num drive, e tudo mais.
Aham.
Eu assisti Eu fui apresentar, eu tinha mandado email para o e um email curto
Aham.
até, né, porque essa doença deixou você horrível, explicando a situação, mais que eu estaria online.
Aham.
O que apareceu de gente querendo apresentar pra mim, que eu podia ficar tranquila.
Nossa. Aham.
Depois, o que teve de gente prometendo me pegar na porta da faculdade, quando voltasse para o presencial, porque descobriu que não estava com nome no trabalho.
Ah. Meu Deus. <laughs>
Eu tirei 17 pessoas do trabalho.
<gasps> Nossa, e foi um um grupo de 24, 20, né?
De 20. Não, minto, eu tirei 16 pessoas do trabalho, eu tirei 16 pessoas do trabalho.
Ou seja Ou seja, só você e mais duas fizeram trabalho.
É, e uma quarta que acompanhou, então
Meu Deus.
Assim é o meu princípio é esse, entendeu? O dia que alguém me levou, me carregou que foi logo um trabalho o o outro trabalho seguinte.
Aham. Aham. Sim.
Quando eu pude eu falei pra essa pessoa assim: "Agora você sossega o rabo deixa aqui eu faço tudo sozinha aqui".
Aham, exatamente, é você tem que, eh, colocar isso mas é é bom assim isso mostra que você é uma pessoa de atitude, você mostra que é uma pessoa, né, independente você vai fazer e e adulta, né, se se não tá fazendo
Acho que agora no mes pois é, eu acho que agora no mestrado é sinceramente me tô errada ou não tô?
Não tá, acho que você não tá. Eu acho que você realmente tem que partir pra isso, eh, e como como eu disse, né, se fosse no mundo profissional, se a pessoa estivesse numa empresa a empresa não ia exato a empresa não ia ficar pensando tanto que você tá pensando, né: "Ai faço isso" não, eh, te damos conversamos, avisamos você não não mudou, né, o seu comportamento então, o próximo passo é desligamento vamos trocar por alguém que faz. Fato.
Eu ia fechar parceria. Tchau e benção eu tô terminando contig tô te demitido agora e vou fechar contrato com a outra colega ali a parceria que com a que tá fazendo.
É. Exato, exato boa sorte. É isso aí, não não tem não tem muito o que fugir, né.
É. Porque, eh eh, tá é desgastante me irri não tem olha se tem coisa que me irrita
Uhum.
é isso de ficar pendurado e não fazer nada de propósito.
Sim imagino, imagino, exatamente, deve ser bem difícil, né. Porque você tá ali se <laughs> você tá ali se dedicando, né, e aí a pessoa vem e não faz a parte dela, né.
Eu sou muito estressada com isso. Tá me fazendo de trouxa então, não tô errada então, vou
É exatamente. Não, não tá errada. Acho que você precisa, eh, comportar como se como o o mercado profissional se comporta é.
Numa empresa. Eu vou ser profissional e vou lá fechar a parceria com quem faz a coisa boa.
Exato. Exatamente, você tá certíssima.
Olha obrigada por confirmar que eu não tô errada.
<laughs> Eu que agradeço, viu. Até mais, tchau tchau.
<laughs> Valeu. <chuckles> Até.